E até a filha dela falou assim: "Olha, eram velas mesmo, que se acendiam as velas". Mas, atualmente, até por conta de perigo, ta-ta-ta, elas colocam uma imitação de LED, mas tem que ser, nas pontas, tem que ter essa coisa da luz.
Hum. Hã. Aham. Hã. Sim, sim. É falsa hum. Aham. Hum, engraçado.
Olha que interessante, interessante.
Interessante demais, sim. E a união das pessoas social, e Natal que é o é tão bonito hã. Uhum. Hã.
E na hora do jantar olha só, o jantar era assim. Tinha que ter um prato tem que ter um prato, debaixo do prato tem uma moeda
Aham. Ó! <chuckles>
que é pra simbolizar a fartura, a prosperidade.
Hã. Ah.
Tem que ter uma vela acesa na mesa, porque é a a chama, né, a que envolve a família. Tem que ter uma coisa doce, que era tipo o nosso panetone? Agora eu não lembro o nome do pão. Agora, você não vai acreditar. Embaixo da mesa, tem um ferro de passar roupa desligado, tá. Mas todo mundo tem que passar o pé em cima do ferro. Você passa o pé, empurra o ferro, o outro passa o pé, empurra.
Hã. Aham. Sim. Sim, sim. Olha só. <chuckles> Aham. Hum. Hã. Uhum. Por que? Hã, estranho. <chuckles> Hã. Que que oxi, que estranho. <laughs>
Pois é, é coisa louca, né. <laughs> É para aquela quentura passar pelas pessoas.
<laughs> Cred <laughs> que estr <laughs> aham.
O afeto passar de um olha, mas o que eu achei interessante
Entendi. Era só passar um gatinho, um gatinho passa passa na perna de todo mundo, aí é o afeto. <chuckles>
Pois é. O que eu achei interessante é porque, assim, essa senhora, ela vai co até completar 90 anos esse ano, em setembro. Quando eu fui lá, deve ter uns uns 10 anos, então ela estava com uns 80. O que eu achei interessante é manter a cultura
Hã. Uhum. Aham. Ixe. Hã. Hã aham. Uhum. Sim, sim, com certeza.
sabe. Ela fazer questão e as filhas respeitarem, e eu que estava de visita, né, claro que eu fui respeitar.
Aham. Isso é incrível. Uhum. Sim. Aham.
E eu amo essas coisas, sabe, eu acho manter uma ter e manter a tradição viva, né.
Sim, eu amo o Natal, também. Ma sa sabe um negócio?